Gusto ko lang sana humingi ng payo sa'yo regarding dito sa bagong lugar na pupuntahan ko, 'di naman ako 'di naman ako titira, ano lang ako, parang for travel lang din kasi. Kami kasing magkakaibigan balak kasi namin pumunta sa Vietnam by around April. Tapos sa Sabado na kami magbo-book ng flight. Kumbaga, kinakabahan ako kasi first travel experience ko 'to, like hindi ko pa na-experience ma-jetlag, hindi ko pa na-experience ma culture shock. Actually, hindi nga talaga ako nasusuka sa ka mga bawat travels ever, natatakot ako baka ito na yung first time ko na magsuka. Tapos, <smacks lips> meron pang ba meron pa kaming balak na magku-cruise kami. So, actually hinahanda ko rin talaga yung budget. Yung ano ano lang 'to, day tour cruise lang 'to, hindi ito yung parang ma ala-Disney cruise, mga hindi ano lang 'to, mga day tour cruise lang 'to. So, ayun nga. <breath> So, ang balak din talaga naming magkakaibigan is talagang 1 week kami doon. Tapos aakyat din kami ng bundok doon. So tapos balak din namin talaga na i-explore din yung Vietnam. So, sa Ha Long Bay if alam mo yung place na yun, isa yun sa mga gusto din naming puntahan. Kinakabahan ako kasi never pa ako nakapag-travel, wala pa akong experience sa mga ganito. Although nag-ground crew ako pero never pa akong nakalipad ng erop di pa ako nakasakay sa lumilipad na eroplano, hanggang sa ano lang ako, hanggang sa boarding session pa lang ako. Kuy kung ikaw kaya yung nasa sitwasyon ko, paano kaya 'to haharapin sa end mo?
Ah, okey. Hmm. Mm. Mm. Ay, nice. Ah, okey. Mm. Hmm. Naku, ah, una muna ay congratulations dahil, ah, kumbaga nag nagpaplano na kayo at magkakaroon ka na ng, ah, experience 'no, sa pagpunta sa ibang sa ibang bansa. Pero, um, tanong ko lang na, ano 'to, uhm, kumbaga sinabi ko nasabi mo kasi parang first time mong magbiyahe, pero sa Pilipinas naman is nakakapagbiyahe ka naman or parang nasabi mo bang first time mong magbiyahe dahil, parang puro trabaho ka, puro aral, gano'n ba?
Actually, f nag talagang biya ah, talagang nagta-travel talaga ako dito sa Pilipinas, like nakakapunta ako nakapunta na ako ng Bicol, Zambales, Puerto Galera. Balak ko rin puntahan ang Boracay, Siargao saka ang Aurora in the next coming years. Pero syempre dahil may mga sapat na income na rin ako, gusto ko naman i-explore from local to international. Saka syempre 'pag bakasyon din, kasi teacher pala ako, college prof pala ako, bakasyon bakasyon bakasyon din kasi namin ng summer. Kaya talagang gusto ko rin talagang isulit yung moment na yun para makapag-explore, para makapag-travel sa mga iba't ibang lugar habang bata pa 'ko. Kumbaga gusto ko rin talaga na ma-explore, kasi bata palang ako gustong gusto ko na sumakay sa eroplano, eh. Although, nakasakay na ako sa ground crew pero hindi pa siya lumilipad talaga. Gusto ko na ma-experience yung this time, lilipad na siya. Yung talagang makakapag-travel din talaga ako. Kaya nga sabi ko sa kaibigan ko, "If ever na sa puwesto ng air," what sap sa puwesto ng seats din talaga sa airlines, ga na saga "sana talaga sa window side ako." like gustong-gusto ko talaga sa window side, gustong-gusto ko talaga makita yung view. Gustong-gusto ko talaga makita yung oo, tapos mavi-videohan ko siya. Pero don't worry naka-flight mode naman yung phone ko para hindi talaga magkaroon ng complicated situation sa eroplano. Isa talaga ito sa gusto kong gawin nung bata pa ako.
Mm. Mhm. Nice, mm. Mm. Ah, kaya pala 'no. Mahirap 'no? <laughs> Mm. Mhm. Oo. Ni taas ka. Oo. Mm. Ay, maganda talaga yung ano, actually, nakakakaba talaga yung, <breath> ah, first time na experience na, ah, sasakay ka ng eroplano. Kasi lalo na yung ano, ah, tawag do'n, uhm, yung take off, tapos yung 'pag na experience mo na yung ano, yung, yung pag-landing. Kasi nga yung, 'pag yung vibration baga, kumbaga inte 'tsaka intensity rin ng 'pag, ah, <smacks lips> yung pag-land ng gulong sa sa lupa, 'no? Uhm, yung regarding naman sa ano, sa jet lag, ah hindi mo rin naman kasi mararanasan yun dahil, ah, s within the same, ah, time lang naman yung or time zone yung Pilipinas 'tsaka Vietnam eh. Uhm, kumbaga, kung mag-aano ka, mag, <smacks lips> ah, ah, US or ah, tawag do'n, US or Canada, mga or other European countries. So, ah, most likely talaga magkaka-jet lag ka. Pero meron namang sinasabi na ah, "Puwede kang mag-take ng Bonamine para, alam mo yun, para hindi ka mahilo." <clicks tongue> Tapos, yung preparation niyo naman sa ano, sa sa -ano yun, sa pagpunta sa Vietnam is nakapag research naman kayo. <swallows> Tapos i kailangan mo ring intindihin yung ano, yung kultura, yung other phrases. Kumbaga, parang ang mga locals kasi natutuwa sila kapag naririnig nila yung, uhm, mga turista na nag-aaral at natututo magsalita ng kanilang lengguwahe. So, uhm, i-enjoy mo lang yung ano, yung 'pag, alam mo yun, pagliliwaliw niyo sa sa Vietnam. Kasi napaka-historical ng ano na yun eh, ng bansa na yun eh, kumbaga. <sniffs> Alam mo yung from conflict sila? 'Di ba, sobrang nag nagdaan sila sa sa giyera, tapos makikita mo na mas maunlad na sila kaysa sa Pilipinas. So, i-enjoy mo lang, kumbaga, uhm, siguro do more research pagdating sa ano, sa mga lugar na pupuntahan. And speaking of lugar, ano ba yung na, uhm, excited ka na makita sa Vietnam pa?
Actually ang nasabi lang sa akin so far, part lang talaga ng itinerary is yung halong e apart from that yun pa lang. Kumbaga on the spot ko siya ma-eexperience. Pero yung kaibigan ko nakagawa na ng itinerary. So far hindi ko pa lang talaga siya narere-review. Ang iniisip ko lang talaga ngayon is yung pagka-excitement at yung kaba ko talaga, pag ako na ay pupunta rin talaga ng Vietnam. Pero tama ka, actually hindi ko alam yun sa jet di akal actually hindi ko alam yun sa jet lag ha like talagang pag ilang oras pala ilang oras pala yun dapat yung travel bago ka magkaroon ng jet lag. Kasi hindi ko ta kasi talaga alam. Siguro nag-base lang talaga ako sa mga napapanood ko sa TV mga ganun. Kaya, oo parang nagjejeje-jet lag mga ganun akala ko akala ko kahit, ah, kahit, akala ko kahit pag Asian din talaga naje na hindi jinijetlag most likely pala hindi na. Pero regarding dun sa Bonamine, oo tama ka rin talaga sa Bonamine. Although lagi ako nagdadala ng Bonamine pero Ni-remind mo din talaga ako na dapat din talagang mag Bonamine. Actually hindi ko naman din talaga iniinom yung Bonamine, eh. Pero, iniinom siya ng mga kaibigan ko hiningi nalang siya sa akin kapag nahihilo sila sa biyahe, kapag nahihilo sila sa mga trips din talaga namin. Specially recently nung nag-Puerto Galera kahi kaming magkakaibigan. Kumbaga naisip ko nalang din talaga na need pa rin talagang maging prepared. Pero matanong ko nga lang din sayo, kamusta naman ang weather sa Vietnam?
Mm. Mm. Mm, tama. <chuckles> Okey lang. Oo di ba parang ang bilis lang. Mm. Kamusta naman? Okey. Mm. Ah katulad din ng ano ng Pilipinas yun. Kasi pili ah, other Asian countries kumbaga kop di ba pag binabagyo tayo sila rin binabagyo. So, um, kumbaga parang pareho din naman sila natin ng bansa, bansa natin na <sniffs> um humid and tropical country and yung sa ano ba? Itinerary niyo ba hindi na ba pwedeng magbago? Kasi halimbawa may nakita ka ng, may nakita kang interesting para sayo tsaka, um, <swallows> iyon kumbaga and going back sa weather din, is kumbaga mag-research din tayo sa mga weather apps. Um, parang may di ba siyempre ma bago tayo umalis eh may mga weather forecast. So pwede nating i-check yun kung ano yung puwede nating dalhin. Um, kasi baka mamaya ma, alam mo yun? Malakas pala yung ulan by that time, kahit na ba April or sabihin mong ganun ba. Tapos, um, nakakatuwa rin na finally no, magkakaroon ka rin ng break. Kasi pag teacher kasi hindi rin biro yung, makakuha ka ng break mo na sa mga estudyante tsaka sa sa school di ba? So um basta i i-check na lang natin yung ano yung baka, mga mga interesting things para sa 'tin tsaka ano ba yung ah, ano ba yung mga bagay na pinagkaka-interesan mo?
Yung mga bagay naman talaga na pinagkaka interesan ko is nagha-hiking na ako ngayon. Tapos nagjo-join ako sa mga workshop like mga dance workshops din.
Mm. Di, I mean yung pwede mong de ah, makita dun sa
Ah, okey sorry. Um, akala ko mga hobbies ko, eh. What do you mean? Di ko gets.
Oo. <chuckles> Halimbawa, um, gusto mo ba ng museum? Ng shopping? Ng mga temples? Ano paba, um, historical sites? Na, um, may kinalaman sa, ah, sa mga sa conflict na na nangyari sa bansa nila nung mga de de mga ilang dekada na nakaraan? Um, gusto mo ba ng, um, i medyo modern? Yung mga ganun ba na pwede mong, um, i-research. At if ever pwedeng isama or isingit sa itinerary niyo?
Hmm, kung yun yung pagbabasehan talaga, his yung mga historical o yung mga cultural places talaga. Kasi fan talaga ako ng mga cultural place. Kung dito palang sa bansa natin manghang-mangha na ako sa mga churches at cathedrals natin. Ganun din yung gusto kong ma-experience na goosebump oo yung architectures din talaga. Gusto ko din talagang ma-experience once na pumunta din ako sa Vietnam. Tapos siyempre yung shoppings na rin, siyempre pasalubong baka magtampo ang magulang. So isa rin talaga ito dun sa gusto ko rin talagang mapuntahan dun and yung foods. Yung gastronomy nung mga present. Parang gusto ko rin ma-experience yung history ng pagkain na ito kung bakit siya nag originate like ano yung special doon sa pagkain na yun, yung mga dish na yun. Isa yun sa mga gusto kong gawin. Saka yung ano din yung dialect din nila, gusto ko rin talagang ma-experience na magsalita doon sa lenggwahe nila, yung native language nila kung pwede. Kung hindi pwede, sana hindi sila ma-awkward, di sila ma-off. Kasi baka mamaya mali ako ng accent, mali ako ng way kung paano ko sasabihin itong mga salitang to.
Mm. Mm nice. Oo. Ayan. So architecture no? Ayan maganda. Mm. Tama. Mm. Oo. Oo. Mm. Siguro, pwede nating sabihin na ano, um, di magsasabi ka ng ano, ng phrases nila. Tapos sabihin mo, "Is this correct?" Ganyan, ganyan. So, parang, <sniffs> ah, wag, ah, hindi rin tayo ma mahiya na, ah, malaman kung ano yung ano yung da ano yung ta tamang pagbigkas ng mga greetings nila. Em um, for sure naman, um, hindi naman sila ma-ooffend na na mali tayo sa ano, sa pagbigkas ng mga greetings nila. Pero, ah, ayun, s syempre naman ano, mag magre-research tayo kung ano yung mga, <clicks tongue> ah, mamaya may may nami-miss tayo na offensive pala sa'tin. Yung mga yung mga ano, pahapyaw nila na greet na salita. Para at least may idea tayo na <sniffs> mamaya, minumura na pala tayo. Pero ano naman, um, may fe feeling ko naman na, um, magiging respetado rin naman sila kasi, di ba, parang respect begets respect. And, um, magiging magalang naman tayo as, ah, tourist sa bansa nila. Tsaka ano lang, enjoy lang at, ah, s s sana naman, eh, along the way, may makikita kayong mga architecture na sobrang, ah, makakuha ng atensyon mo along the way.
Yeah, sana din talaga. Actually ni-lo-look forward ko din talaga yung mga architectures, yung nature tripping din talaga since magha-hike nga oo kasama din yun sa gagawin namin doon, saka yung cruise. Saka isa rin talaga yun sa mga goals ko rin talaga. Batang-bata pa lang ako gusto ko na talagang mag-travel. Kasi hindi talaga ako nagkaroon ng opportunity na gawin talaga to. Kumbaga, itong pagta-travel ko ngayon, ito yung parang paghe-heal doon sa inner child ko na finally makakapunta na 'ko ng ibang bansa. 'Di naman ako wala naman akong balak tumira sa ibang bansa, gusto ko pa rin talaga dito sa bansa natin. Pero yung at some point makapag-travel ako kahit 1 or 2 weeks lang. Yung ma-eenjoy ko yung foreign country. So, sana talaga na magawa ko din talaga siya. And tama ka, hardwork din or reward ko rin 'to doon sa pagtatrabaho ko bilang isang teacher. Kaya, maraming salamat do'n sa mga sinabi mo sa'kin, talagang babaunin ko talaga ito. Talagang i-aapply ko talaga itong mga tips na sinabi mo, 'pag ako'y talaga pumunta ng Vietnam, wish me luck talaga. Salamat.
Mm. Ah, pati rin yun? Mm. Mm. Nice. Mm. I-reward mo rin. Naku. Naku, talagang pupunta ka sa Thailand at ay sa Vietnam. Talagang <breath> ma-eenjoy mo yung ano yung biyahe nga. At talagang congratulations ulit at reward mo 'yan. Salamat din sa pakikinig at oras mo.
Paalam din sayo ba-bye ingat.
Um paalam, salamat.